Ừ, thôi chung là cũng hông có gì quá là cầu kì đâu, chỉ là mình thì hay là cái cái tủ quần áo của mình nó có cái thanh treo á, thì cái thanh treo đó là mình sẽ treo mấy cái đồ mà hổng có gấp được, như là áo dài hoặc là mấy cái áo khoác để mà đi làm á, là mình sẽ treo lên. Rồi mình sẽ để là một chồng quần, một chồng, à, váy, một chồng là đồ bộ, rồi một chồng là đúng rồi, đúng rồi, một chồng là, à, linh ta linh tinh, rồi, à, những cái áo nhỏ, quần nhỏ thì mình s sẽ để nó ở trong một cái hộc tủ, đó, mình đơn giản vậy thôi.
Mình hiểu. Ờ, đúng rồi. À, là theo loại trang phục á? À, rất là đơn giản, rất là, ừm, rất là dễ tìm mỗi khi mà cần nữa, đúng hông bạn?
Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi, nh mình mình sợ là quăng quăng quăng hông, hông mình hông tới mức đó đâu, mình chỉ sợ cái á là quăng đồ lung tung xong rồi lúc cần hổng biết để ở đâu thôi, cho nên là lý do mình xếp theo chồng đó.
Ờ, vậy thì bạn có sắp xếp theo màu sắc luôn hông ta? <laughs> Ừm, và mỗi lần vậy thì, à, việc lấy ra, kiếm 1 bộ đồ nó cũng dễ hơn nữa, chỉ cần nhìn vô là thấy thôi, đúng hông bạn?
À, thật ra là do cái tủ của mình nó bị hư cái cánh ấy bạn, cho nên là mình nhìn mình nhìn thẳng vô một phát là mình biết mình lấy nó ở đâu rồi. <laughs> Cái tủ mình nó hơi lộ thiên, ừm, đúng rồi.
Ủa, vậy hả? À, mà c hư cái cánh đó thì cũng phải gọn tí, đúng hông? Chứ để nó bừa quá thì cũng kỳ, á, ê, còn vậy mà còn trang phục theo mùa của bạn thì sao, bạn có phân ra riêng luôn hông?
Ừm, ừm. Ờ, trang phục theo mùa á hả? Tại vì cái nơi mình ở á nó không phải là ở Việt Nam, nhưng mà nó cũng, ừm, ờ, thời tiết nó cũng na ná đó, nên là nó cũng hông có mùa đông, cho nên là, ờ, cũng hông có cần phải mấy cái trang phục theo mùa làm chi. Nên là ờ, nhưng mà mình có phân loại cái dạng như là đồ mà ít mặc á, thì thì thì mình sẽ để nó ở cái chồng cuối cùng và ngay sát trong góc á, mấy cái đồ như là đồ ừm, ừm.
À, mình hiểu. À, để khỏi lấy ra, khỏi, gọi là, nhìn rối mắt, đúng hông bạn? Ưm, chỉ cần à, mình hiểu. Vậy thì
Như là đúng rồi bạn, ừm. Ba cái đồ nó như mấy cái đồ mà dự tiệc nè, hoặc là mấy cái đồ mà nó quá là sặc sỡ cho mấy cái mùa Noel này kia á, thì mình cất nó sâu sâu xíu.
Ừm.

Chứ tiếc đúng hông bạn? Chứ dọn đi thì đúng thiệt là mấy bộ đồ nó còn đẹp còn mới mà mới bận một hai lần thì tiếc thật. Thế thì trước đây là bạn có cái thói quen dọn đồ mọi dọn tủ đồ mỗi 6 tháng này hông? Hay là mới đây thôi?
Đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm. Ờ, hồi trước thì hổng có nha, kiểu, hồi trước là mình để đến chắc cũng tầm cuối năm, nhiều khi 2 năm gì m mới dọn, mà lúc đó mình hổng có biết ờ, lúc đó là mình hổng có biết là có cái nơi là, gọi là, người ta nhận thanh lý ký gửi đó bạn, nên là mình đâu có dọn thường xuyên đâu. Sau này mình biết là có mấy cái dịch vụ đó đó, mình cũng dọn thường xuyên hơn.
Ừ, vậy một lần chắc nhiều đồ lắm á. À, đúng rồi. Ê, mấy cái dịch vụ đó thì theo như bạn là nó có đáng hông? Nó có, gọi là, có lời ở trỏng hông? Hay là nó lỗ á?
Ừm, ừm. À, thật ra là do như vậy nè, ờ, mình mình nghĩ đơn giản lắm, kiểu như, hồi trước mình mua quần áo về mặc hông được á thì chỉ có một là cho người ta, hai là, kiểu, cho người nhà làm giẻ lau nhà vậy thôi. <sniffs> Còn từ hồi mà có cái cái dịch vụ này mình thấy ô kê lắm, kiểu như là, ừm, cũ người mới ta đó, mình vừa bán được nè, vẫn có được lợi nhuận. Ừm.
Đúng rồi, hai là vứt đi. Ừ, đấy. Ờ, ít nhất thì vẫn thu về được một s cái cái gì đó nhất định, đúng hông bạn? Chứ hông có nghĩa là mất luôn, đúng hông bạn?
Đúng rồi. Đúng rồi, ngoài ra là những cái món mà họ nói là cũ quá hay là lỗi thời quá họ không nhận được á, thì có những nơi họ vẫn nhận gửi từ thiện giùm mình luôn thì mình thấy rất là ô kê. Nói chung là miễn mình xách tới hông cần phải xách lại về cái t cái cái tủ đó cái cái món, cái đống đó là được. <laughs>
Ê, hợp lý nha! Mình hiểu, mà nghe ý nghĩa thiệt á, người ta vẫn làm từ thiện giùm mình luôn nè, vậy là mình vậy là bạn cũng có được một tí phước ở trỏng đúng hông? Ờ.
Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, cũng có phước ở trong đó đó mà cũng hông cần phải thải quần áo đi lung tung.
Ờ.